Guarda, ultimamente sto leggendo un libro bellissimo che è Deep Work di Cal Newport, che parla proprio di quanto, ehm, ad oggi siamo proprio in un mondo pieno di distrazioni tra telefono, social network, email e siamo sempre praticamente iperconnessi e questo m mina il nostro lavoro, perché la tesi fondante del libro è il fatto che il lavoro di qualità, quello che ci fa progredire nella vita o in comunque in qualsiasi ambito, è il deep work, appunto, quindi il lavoro, ehm, dove il cervello è concentrato soltanto su una cosa, senza distrazioni, completamente su un'unica, ehm, un'unica task. Ehm, però, mhmm, io sto provando ad applicare le le cose che questo libro dice, ma sto facendo una fatica totale, perché veramente basta una notifica, il telefono girato, che magari arriva il messaggino su WhatsApp o comunque <swallows> magari pe penso di voler rimuovere il telefono, pe pe che mi distrae, però mi viene il pensiero in testa: “Ma se poi c'è una, ehm, un'emergenza, mi devono chiamare, serve qualcosa?”. Quindi questo meccanismo subdolo mi tiene incollato sempre lì e, ehm, fa sì che ogni ogni tot di tempo io senta questa pressione nel, uhm, guarda i messaggi, guarda le mail, guarda WhatsApp, perché, ehm, ho ho proprio, mhmm, da da un lato la vedo come una un problema appunto dovuto a: "Oddio, se c'è un'emergenza, se succede qualcosa". Dall'altro mi sembra quasi un meccanismo del mio cervello subdolo per cercare dopamina nel nel leggere i messaggi, nel fare un qualcosa di più semplice rispetto al lavoro. Quindi sono smarritissimo e non so veramente come fare. <chuckles>
Mh. Mh. Ah-ah. Okay. Mh. S'illumina. Certo. Mh. Mh-mh. Certo. Okay, allora, guarda, innanzitutto, ehm, è una cosa molto comune, molto più comune di quello che credi. È normale che ormai, al giorno d'oggi, grazie alle al alle apparecchiature elettroniche, ehm, ci siano un sacco di problemi nel mantenere la concentrazione. È proprio normale, anche perché siamo super iper-connessi e questa connessione ci porta proprio a voler vedere tutto, perché letteralmente noi possiamo vedere, ehm, le notizie di cose dell'altra parte del mondo, ehm, e quindi ovviamente questo ci s ci distrae, diciamo, dal nostro obiettivo principale, dal nostro dalla nostra concentrazione. Quindi è del tutto normale, non ti devi preoccupare, è bene che tu te ne sia reso conto, ed è quindi un ottimo punto di partenza per cercare di modificare questo, perché come hai menzionato tu è molto importante il lavoro il lavoro profondo, la concentrazione massima. Ed è una cosa che purtroppo ormai va allenata, nel senso che non ce l'abbiamo più in maniera innata e siamo troppo connessi, vogliamo stare dietro qualsiasi cosa, quindi se ti se ti va ti posso fare qualche domanda, per cercare di capire un pochino meglio e cercare anche magari di, ehm, trovare il consiglio più adatto a te. Okay?
Mh-mh. Veramente. Certo. Va benissimo.
Okay, allora, tu mi hai detto che stai leggendo questo libro, però, magari, a parte la lettura adesso stai facendo difficoltà, no a parte la lettura, ci sono magari altre attività che stai cercando di svolgere in maniera tranquilla o o più che altro adesso siamo concentrati sulla lettura?
Allora, mhmm, la lettura è fortunatamente, ehm, una di quelle abitudini che sono riuscito a integrare, quindi, <chuckles> fortunatamente, ehm, la cosa salvifica è stata l'utilizzo del Kindle, cioè avere la comodità del del leggere su un dispositivo elettronico, quindi retroilluminazione, ehm, lo si lo si può tenere con una sola mano, però in un dispositivo che non ti permette di fare altro se non leggere, no, quindi, per esempio, sullo smartphone si può leggere, però contemporaneamente si può stare sui social per ore e ore, si può guardare video, si può fare di tutto. Quindi, mhmm, quello mi ha aiutato tanto, però <swallows> il mio grosso problema risiede proprio nel lavoro. Cioè quando voglio mettermi giù e dire: “Adesso io da qui a 2, 3, 4, 5 ore, non mi stacco da questa scrivania fino a quando non ho finito”, ehm, poi non riesco mai a tenere fede a questa cosa perché vuoi che, ehm, mi viene fame, mi devo alzare, allora cosa fai? Non prendi il telefono per leggere un po' i messaggi mentre mangi? Però poi questa cosa del tenere il telefono si protrae anche dopo l'aver finito di mangiare, quindi da 10, 20 minuti diventa mezz'ora, 40 minuti, 1 ora. E, quindi, ehm, è come se il mio cervello trovasse qualsiasi m motivo pur di riprendere quel dannato telefono, pur di controllare i messaggi, pur di scrollare i social. È proprio più forte è più forte di me.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh. Distrazione, mh-mh. Okay, perfetto. Quindi diciamo che, più che altro, stai riscontrando problemi, ehm, con il cellulare, cioè questo è il tuo punto principale di distrazione.
Mh-mh. Assolutamente sì.
Okay, allora, ti va se magari riesci a descrivermi un pochino la tua giornata, la tua routine, come com'è svolta e in quale momento senti di più proprio, a parte il pranzo, come mi hai già menzionato, ehm, che queste questo impulso, diciamo, di guardare i social, o comunque di distrarti ehm, quando quando sono più frequenti, in che momento magari della giornata?
Allora, mhmm, innanzitutto, considera che io ho la fortuna, tra virgolette di "lavorare", ehm, "da casa", di avere un lavoro da freelance, che mi consente di lavorare da casa, e dico "fortuna", tra virgolette, perché per quanto la comodità di lavorare, appunto, uhm, nella propria casa sia, mhmm, bellissima, d'altro canto, mi sottopone a un sacco di distrazioni, perché, chiaramente, non ho nessuno che mi controlla, ho sempre il telefono lì e nessuno mi impedisce di prenderlo, no? Quindi generalmente la mia routine è: mi sveglio, tento di, mhmm, mettere 1 oretta, un paio di orette di lavoro, mhmm, <clicks tongue> fin da subito e poi, ehm, faccio colazione, e poi tento di lavorare di nuovo fino a pranzo. Questo è uno di quei blocchi di lavoro in cui faccio più fatica, perché magari inizio a distrarmi di più, inizio a a vagare un po' di più con la testa. Poi dopo vado a mangiare, appunto, pranzo e la veramente il momento apice, cardine, è proprio dopo pranzo perché dopo pranzo mi viene quel tipico sonno, ehm, postprandiale dove sento proprio la nebbia mentale, sento proprio di non riuscire a concentrarmi, quindi prendere il telefono in mano viene da sé. E poi se anche tento di forzarmi nel lavorare fino a sera, perché poi è il blocco di lavoro fino a fino a cena, non non ci riesco perché mi mhmm, si protrae questa nebbia mentale, questa stanchezza, questa sonnolenza per tempo indeterminato, quindi sì, sicuramente quello è il blocco di tempo che più mi mi infastidisce.
Okay. Certo, assolutamente. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Ti pesa, certo, okay. Per caso tu, ehm, hai già provato, magari, qualche tecnico o qualcosa per risolvere queste o comunque per cambiare queste queste abitudini malsane, diciamo, di distrarti o o no? Sei soltanto consapevole del problema, ma finora non hai trovato, magari, uhm, una soluzione o qualcosa?
Sì. Allora, ho provato una tecnica in particolare che è stata quella di, uhm, banalmente non avere il telefono sotto mano, perché vedendo quanto quello fosse la grande causa dei miei problemi, ho tentato di sai com'è, molti suggeriscono di metterlo in un cassetto, di spostarla in un'altra stanza. Il problema è che, ehm, magari per un po' di tempo funziona, però a una certa è come se il mio cervello, ehm, si risvegliasse e dicesse: "Ehi, ma dov'è il telefono? Dov'è finito?" e, quindi, magari, mhmm, ho fame, ti a mi alzo e lo vado a prendere, ehm, oppure, ehm, devo andare al bagno, mi alzo e lo vado a prendere, e quindi ehm, e poi, uhm, c'è sempre questa paura costante che, non so, serva un qualcosa a mia nonna, per esempio, oppure, ehm, ci sia un'emergenza di qualsiasi tipo e quindi es ne sono proprio dipendente anche per questo, perché, è uhm, ho proprio paura che la mia, mhmm, presenza sia richiesta da qualcuno e e io non ci non sia disponibile in quel momento.
Mh-mh. Mh-mh. Ne avesse bisogno. Oh, certo. Mh-mh. Okay, okay, perfetto. Allora, guarda, come prima cosa sarebbe un'ottima opzione, magari, cambiare un pochino nella routine questi momenti di pausa. A cosa mi riferisco? Magari al posto di, uhm, come si dice, di concentrarti per tanto tempo solo sul lavoro, sarebbe buona uhm, buon un un'o un'ottima tecnica magari, ehm, alternare momenti di lavoro intenso in maniera proprio concentrata e disciplinata con una pausa anche breve, ehm, di 10-15 minuti per svago, però proprio alternando, tipo tecnica po pomodoro per lo studio, non so se hai presente. Solitamente nella tecnica pomodoro eran 30 minuti di studio e 5 di pausa
Mh-mh. Ah. Guarda l'ho se
invece qui comunque potresti anche alternare un'ora di lavoro produttivo disciplinato con 10-15 minuti di svago totale, nel quale ti è permesso utilizzare il cellulare e, ovviamente, devi essere anche abbastanza, ehm, disciplinato con te stesso, cioè bisogna lavorare molto sull'autostima, infatti per questo ti consiglio che ci sono molti siti e anche delle applicazioni, c'è un sito su internet, su Google lo puoi cercare, dove ti "disabilita", tra virgolette, il cellulare per il tempo che tu, uhm, inserisci, proprio di cui hai bisogno che il cellulare non non emetta nessuna notifica, né nulla.
Okay. <smacks lips> Eh, esatto. Certo. Mh-mh. Ma dai. Mhmm, non ne avevo idea, questa mi sembra un'ottima idea, soprattutto perché la tecnica del pomodoro l'avevo sentita un po' di tempo fa, l'avevo anche provata, però il problema rimane il fatto che forzandomi ad avere delle micro pause, poi durante quelle micro pause, prendendo il telefono in mano, era tutto talmente, ehm, sai, ehm, ero talmente preso dall'avere il telefono che poi non riuscivo a smettere di fare la pausa per tornare a lavorare. Però questa cosa che a a una certa in automatico il mio telefono si si disattivi è una misura estrema, ma credo che per il mio caso sia <chuckles> veramente fondamentale, quindi mi sembra utilissima.
Questa Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Sì, anche perché poi, in realtà, poco a poco, potresti lavorando poi sulla disciplina, potresti anche diminuire questo metodo estremo, per così dire, poi, in realtà, ci sarebbe anche un'altra opzione, ehm, per esempio ci sono già nei per esempio nell'iPhone c'è questo comando, uhm, che ti disattiva, per così dire, non emette il suono delle notifiche nella modalità non disturbare. Tu puoi creare altre modalità: che ci sono le modalità c modalità sonno, ci sono un sacco di modalità e tu te ne puoi creare una proprio adatta per il lavoro che, ehm, siccome il tuo problema principale magari è la paura, ehm, per la nonna, potresti disattivare le telefonate e lasciarle attive solo per la nonna.
Mh. Okay. Ma dai. Questa mi sembra veramente una una soluzione fantastica. Non ci avevo mai pensato, non avevo mai spulciato tutte le varie ehm, le varie impostazioni del telefono. Quindi grazie mille davvero, non so cosa dire perché adesso proverò tutte queste cose e poi ti farò sapere. Sono sicuro che che andrà bene.
Anch'io sono sicurissima che andrà bene. Buona fortuna, sappi che se hai bisogno di qualsiasi altra cosa io sono qua. Dai che ce la fai! Potrai finalmente concentrarti a li sul lavoro.